بالضبط كده، فهو الموضوع كان بادئ معايا بصراحة إن أنا عايزة أخف أخفِّف كافيين بالليل بس، عشان أعرف أنام، موضوع السُكَّر بقى، يعني موضوع السُكَّر نفْسه بقى، كنت خلاص بدأت إن أنا أشرب إيه، مشروبات تانية بقى وكلام كده، فبدأت إن أنا أشرب إيه قُلت خلاص إيه، هاشرب يانسون هابدِّل الكافيين بيانسون، بابونج ما أعرفش، عارفة الحاجات اللي هي إيه، قال يعني بقى بتنيم يعني وكده، بس برضه باحط فيها نفْس السُكَّر، فما نمتش برضه.
اهم. حلو. آه. آه، برضه، يعني بقى حسّيتِ السُكَّر برضه كان م نفْس ال4 معالق، فأنتِ كأنِك ما غيرتيش أي حاجة.
أيوه فحس بالضبط ك لا حسّيت إن في حاجة غلط، الله طب ما أنا وقَّفت الكافيين وآخر كوباية كافيين أنا شارباها 8:00 ص أنت يعني في إيه! أنا مالي مصحصحة ليه، المهم إن أنا مع التجارب بقى لأ، لأ، ربطت إن الموضوع بيزيد فعلًا لمّا باكل حاجة مسَكَّرة بالليل بالذات، يعني لو أكلت كيكة، أكلت حاجة حلوة مثلًا كنت جايباها لنفْسي ومرَوَّحة بيها، شوكولاتية ما أعرفش إيه ك
آه. تحسّي إن أنتِ مهيبرة كده، تقدري تقعدي حبّة تاني مش جاي لِك نوم، أوكي.
بالضبط. بالضبط، اللي هو آه، أنا قاعدة عادي ومش جاي لي نوم خالص، خالص، حتّى لمّا بادخل أنام ما باعرفش أنام، ففهمت بقى وربطت الموضوع.
طب وعرفتِ تحلّي بقى موضوع عرفتِ تحلي موضوع السُكَّر دوّة، والّا ما والّا ده بقى كان صعب يمكن أكتر من الكافيين؟
آه بُصّي هو بصراحة كان أصعب، لإن كان صعب إن أنا أوقفه مَرّة واحدة، فأنا بصراحة عملته بقى بطريقة كده تدريجية شوية، يعني الموضوع ممكن يكون أخَد مني وقت شوية عقبال ما عرفت أبطله شوية، بس وصلت للنتيجة اللي أنا كنت عايزاها في الآخر، اللي هو في النتيجة في الآخر إن أنا كنت دلوقتي مثلًا باشرب بمعلقة وساعات نُص معلقة، على حسب أنا باشرب إيه.
اهم. ياه! حلو أوي، طب احكي لي كده أنتِ عملتي الموضوع إزاي؟ يعني ابتديتِ مثلًا إن أنتِ من ال4 معالق تقِلي 3 وبعدين من 3 ل2 وكده، والّا أنتِ عملتيه إزاي؟
ف بالضبط.

أنتِ عارفة، السكر وال والكافيين، في ناس بتكون يعني أ ضدّهم أوي، في ناس مش قادرة تتخلّى عنهم، فاحكِ لي كده أنتِ بتحسّي إن هُم بيأثّروا على نومِك وطاقتِك والّا لأ؟
بُصّي، هاقول لِك، أنا بصراحة في الأول خالص يعني أول ما بدأت أشرَب أصلًا أي مشروبات أو كده، آآ، أنا كنت من الناس اللي بتحب جدًا تحُط سُكّر في أي ح مشروب هي بتشربه. 3، معالق بقى.
اهم. إحنا بنتكلّم بقى سُكّ آه، كنت لسه رايحة أسألِك سُكّر اللي هو معلقة واحدة والّا اللي هو كذا واحدة؟ <chuckles>
آه. لا، لأ، إحنا بنتكلّم في level عالي أوي، 4 معالق، ساعات، آآ، ما أعرفش 3، آه كده، ده كان أول معرفتي أصلًا.
ياه! كنتِ بتدوقي أي طَعم تاني غير طَعم السُّكّر والّا أنتِ كنت بتشربي مشروب سُكّر بس؟
لا <laughs> هو لأ، هو أنا كنت باحب أشرَب نسكافيه أوي، فأنا كنت باحب أعمل النسكافيه يكون تقيل، ف وكان ليه طريقة كده معيّنة إن أنا باقعُد أضرب السُّكّر والنسكافيه مع بعض. إمم؟
آه. آه، أوكي. التُّقل بتاعه. آه أوكي، قصدِك عشان يشيل يعني إن التُّقل بتاعه فكنتِ بتحطّي السُّكّر والّا أنتِ عشان كنتِ ب بتضربيهم، اللي هو تعملي فيهم اللي هو ال آمم، بالوِش الحلو دَوّة؟ و
أيوه، هو الوِش الحلو ده اللي ودّاني في داهية، <laughs> برافو عليكِ. فأنا كنت بقى عشان أعمل الوِش ده كنت باحب إن أنا أحُط سُكّر كتير عشان يبقى وِش حلو وكده وcreamie وبتاع. فبصراحة اتعوّدت على الموضوع ده لغاية ما دخَلت الكُلّية تقريبًا وعادي بقى مستمِّرة على الموضوع ده، لغاية ما بدأت أحس إن لأ.
آه. اهم. طَب أنتِ المشروب ده كنتِ كنتِ بتشرَبيه كتير والّا كان مثلًا مرَّة واحدة في اليوم وخلاص؟
لأ كان كذا مرَّة، يعني كنت مثلًا في ثانوية عامة، كنت ممكن أشرَبه مرّتين في اليوم، ممكن 3 كمان لو سهرانة وب ورايا مذاكرة كتير أو كده. آه، فإحنا بنتكلم في 10 معالق سُكّر في اليوم مثلًا، مثلًا يعني. آه <chuckles> فوَقتها أنا ما كانش فارِق معايا أوي، كان أهم حاجة عندي بقى طبعًا إن أنا اخلّص بقى مذاكرة و والدراجات بقى في الثانوية العامة والكلام ده كلّه والتركيز وكده. فلمّا بقى بدأت إن أنا أدخُل الكُلّية وبدأت إن أنا خلاص الضغط يخِف عليَّ شوية، أي نعم برضه المذاكرة كانت وقتها كتير وكده، بس كنت بابقى محتاجة إن أنا أنام بدري، يعني برضه لأن أنا لازم أرُوح الكُلّية بدري. ف فالموضوع بدأ من هنا بقى، بدأ إن أنا محتاجة أنام بدري فعايزة أضبُط حاجات كتير أوي عشان أعرَف أنام وإن أنا أصحى بدري يعني، فبطّلت خالص.
أوه! ياه! اهم. آه. أوكي. فأنتِ حسّيتِ إن المشروب دَوّة هو كان عليه تأثير كبير أوي إن إنتِ ومش عارفة تنامي بدري و آمم، ويعني مخلّيكِ عايزة تسهَري أكتر عشان إنت مثلًا بتشربيه متأخر برضه في اليوم؟

هاقول لِك بُصّي بصراحة هو الكافيين أنا ما أعرفش هو بيعمل فيّا إيه الصبح يعني أنا بجد أنا دلوقتي خلاص بقى خلّصت كليّة، واشتغلت، وخلّفت، وكل الكلام ده الحلو ده، فعايزة أقول لِك أنا بابقى صاحية يعني زي ما بيقولوا كده مضروبة بالجزمة، والله بجد أنا مضروبة بالجزمة أول ما باقَف قدّام ماكينة القهوة وباعمل الespresso باحس إن أنا فُقت، تسأليني ليه؟ من ريحة البُنّ، <laughs> والله ريحة البن بتدخل في مناخيري باحس إن أنا، الله، الله أنا كده خلاص يا جماعة آسف.
ياه! أصلًا من ريحة أ من ريحة القهوة من إن أنتِ تبُصّي على الماكينة، <laughs> أوكي، يعني أنتِ ب طَب أنتِ فكرِك أ أ استني خلّيني اسألِك أنتِ فكرِك ده بسبب فعلًا آآ، تأثير الكافيين في جسمِك والَّا بسبب إن هي عادة، أنتِ اتعودتِ عليها أوي فلمّا بتُقفي تبُصّي كده لماكينة القهوة بتحسّي إن أنتِ خلاص يومِك هيبتدي، وإن يومِك هيبقى أحسن بعد كوباية القهوة دي؟
إمم. بُصّي، هو أنا حاسّة إن الموضوع لا لا وعي منّي فعلًا، يعني الموضوع مش للدرجة دي أكيد لمّا مش لمّا هاشِمّ القهوة هافوق، يعني أنا فعلًا مقتنعة بكده، يعني أنا مقتنعة إن الموضوع نفسيًا أكتر، أ أنا فعلًا أنا عارفة كده، لإن فعلًا الموضوع بالنسبة لي أنا باحب أوي، أوي كوباية الق يعني أنا بجد يومي بيبدأ أول ما باقعُد على الكنبة وأمسك كوباية ال الespresso واشربها، يعني ده يومي بدأ من هنا، اللي قبل كده
اهم. ياه! يعني عايزة آه، يعني بتقولي لي بقى كده إن دي عادة ليكِ كل يوم الصبح؟
آه، آه، طبعًا ده هي دلوقتي هي أصلًا أنا بابدأ يومي كده عشان اعرف بقى أبدأ أصلًا اليوم، واشوف مثلًا لو ورايا شغل، ورايا البيت، ورايا بنتي، أعمل لها أي حاجة، أي حاجة بقى خلاص، لأ، هاعمل كده الأول يعني أنا أي حد أصلًا بيكلّمني يقول لي ها، شربتِ القهوة نتكلّم والَّا نستنى؟ <chuckles> أقول لهم لأ يا جماعة استنّوا لمّا أشرب القهوة عشان أقدر اكلّمكم، آه. <laughs>
اهم. آه، <laughs> يعني بقيتِ أصلًا معروفة ب ب بالطريقة دي، إن أنتِ لازم الو الواحد يديكِ كوباية القهوة الأول لازم تش تخلّصي القهوة، علشان الناس تقدر تتعامل معاكِ، أو يقدروا يتكلّموا معاكِ أو حاجة زي كده، صح؟ اهم.
بالضبط، بالضبط، ولإن هي كمان أنا باحب طعمها، يعني سيبِك بقى من حوار الفوقان وكده، أنا فعلًا باستلذ بطعمها، يعني م طعمها بالنسبة لي باحبه با باستمتع بيه جدًا، فباحس اللي هو عارفة أمّا ت أمّا تشربي حاجة تحبيها الصبح، أو تعملي حاجة بتحبيها الصبح، تحسّي إن إيه، يومِك هيبدأ حلو، يعني م كده، فهو الموضوع جاي من هنا يعني.
حلو أوي. طبعًا، طَب قولي لي بقى من، من نا ناحية ال ال آمم، بُصّي هي عامةً كوباية كوباية قهوة دي صحّية برضه ليكِ، هل أنتِ بقى لسه ماشية على عادة إن هي كوباية واحدة بس في اليوم، والَّا بقيتِ مثلًا بتزوّدي لمّا تحتاجي ج آآ، كافيين أكتر؟
آه.